Eu acho que foi. Eu nunca esqueço... tinha meus 14 15 anos já não era tão criança não, e age e eu a gente fazia muita trilha ali para ir tomar banho no rio. E um dia eu veio uma cobra, eu achei ela bonita e eu saí correndo atrás dela, ela saiu correndo de mim, né, ainda bem. <chuckles>
Você você, mas era criança? Hum. E você sabia, entendia de cobra, sabia identificar se era uma cobra venenosa ou não ou nem sabia?
É, não, não sabia. É eu não sabia, não, totalmente irresponsável.
<laughs> Foi na empolgação mesmo.
Uhum. Foi na empolgação, olha agora agora eu já, não jamais voltaria a fazer isso, Nem quero
E e depois você contou para os seus pais, contou para alguém que pediu para descrever a cobra, procurou na internet?
Não. Contei, não, contei, contei, falaram que é se a cobra correu de mim era uma falsa coral, porque ela era tinha as listas e era verde, era falsa, porque ela falou uma cobra não vai correr de ninguém não. <chuckles>
Ah, era verde. Inteira ver inteira verde ou aquela ve verde com vermelho?
Era verde com branco. Ve é, verde com vermelho.
A listradinha.
Uhum. Ai eu nunca esqueço ai. Uhum. Eu achei ela linda.
Nossa que medo, bom você não teve medo. <chuckles> Então, então você não vai querer não vai nem precisar pensar em andar com proteção de cobra na mochila, porque você corre atrás das cobras.
Já não, mas essa é boa.
Já não. <laughs> Ai adorei saber das suas histórias.
Que louquinha. Ai eu também adorei falar contigo e contar aí
Mui muito Muito obrigada.
Espero encontrar contigo, porque eu tenho muitas histórias para contar.